İdeal senaryoda, evet, dediğin çok mantıklı gerçekten ama o kadar çok ara verirsem, <exhales> bilmiyorum onu çok iyi düzenlemem lazım. Hiç, ımm, deneyeceğim yine de. Hani, direkt "hayır" demek istemiyorum. Özellikle, <chuckles> yani, duvara <chuckles> top fırlatma fikri çok hoşuma gitti. Şey, gibi, eee, squash gibi olacak herhâlde, eee, bir yandan kendi kendime tenis, eee, aslında, t eee, raketli sporları çok seviyorum. Yani, masa tenisi bile olsa. Eee, olabilir. E, yürüme de seviyorum. Yürüyüş, hani, şu an hatta ben soğukta yürümeyi, gece yürümeyi veya sabah soğukta yürümeyi de bayağı, böyle, uyandırıcı buluyorum. Eee, onu, hani, araya koyabilirim dediğin gibi. Eee, bakalım, yani, hepsini bir günde bitirmek de zorunda değilimdir belki. Yine de, tabii, zihnim tam dinlenebilir mi, bilmiyorum. Zihnimi dinlendirmek için, böyle, durup uzanmam gerekiyormuş gibi geliyor. U uykuya da hemen dalamıyorum o zihnim dolu olduğu için tabii böyle şeyler olunca.
Hı hı. E, güzel. İşte, zaten oraları, böyle, hani, zihnini rahat bırakabileceğin zamanları yaratmak biraz da amacımız. Top fırlatmaktan kastım da, squash aslında çok güzel bir örnek ama, hani, ben bu kadar ce eee, çetrefilli bile düşünmeyip çok daha basit bir şekilde, hani, bir şeyi fırlatmak bir şeye ya da sert bir şekilde vurmak aslında içindeki bir rahatlamayı tetikler ya, ben direkt bunu önermiştim, hani, bir amacı olmadan, hiçbir şeyi de düşünmeden sadece bütün içini boşaltmak için duvara fırlatmak ya da raketle vurmak, nasıl yapmak istiyorsan onu yapmaktan bahsediyorum. Hani, o zihnini dinlendirmenin uyku uyumak yerine, hani, um madem uyuyamıyorsun da ya da, işte, uykuya dalmak zor. Düşünmeden yapabileceğin bir şeyler bulabilmek adına dedim. Bir yandan da, eee, dedin ki O da olabilir neden olmasın. <chuckles>
Hı hı. Evet. I hı. Hımm. Kum torbası mı alsam acaba? Şimdi sen söyleyince, ev tipi kum torbaları var mıdır acaba? Tam o boş boş vurmak için güzel bir şey. Hiç düşünme
Kum torbası olmuyorsa yastık da olur mesela. Bunu bir yastıkla da yapabilirsin, hani, kum torban gelene kadar.
<chuckles> Yastık savaşı kendi ken Evet. Bilmem, yastık yumruklamak biraz depresif gibi geliyor. Kum torbası daha çok g güçlü, bir, hissettirir gibi hissettim daha çok.
O da olur. Ya, nasıl istersen burası. Bir de burada, şey, yani, hani, "Her gün yapabilir miyim?" ya da, işte, hep, her e "Yapmam gerekenden sonra kendime ödül verebilir miyim?" gibi bir kısıtlama da yok. 3 tane tamamladıktan sonra da verebilirsin ya da, işte, 1 haftalık işlerini bitirdikten sonra. Bunlar hepsinin kontrolü sende. Ne kadar ne zaman rahatlamaya ihtiyacın olursa o zaman o y kum torbasını yumruklayabilir, topu fırlatabilir ya da yastığı yere vurabilirsin, yani, tamamen senin kontrolünde bir zihin boşaltma süreci yaratabilirsin gibi geliyor bana.
Evet. Hı hı. Evet.